Olha, acho que tem 2 coisas, assim, que eram bem únicas da minha infância que, assim, 1º, eh, a festa junina, no norte do Brasil eu diria, ela é super diferente, por quê? Isso é até uma coisa que eu converso bastante com a minha esposa, que ela é apaixonada em festa junina, ela adora milho. Só que no norte do Brasil não tem tanto milho assim, né, então é então, e então, assim, as as comidas típicas de festa junina são totalmente diferentes lá, né, então, você tem as músicas, a quadrilha e tudo mais, né, você tem ali a a prisão e tal tudo mais, aquelas brincadeirinha que tem, né, de festa junina, só que as comidas eram totalmente diferentes, era era mais comidas regionais que nós temos lá, né, ah, uma banana frita.
Hum. Hum. Hum. Ah, é, imagino. Uau! Uhum, é mais no Nordeste. Uhum. Hum. Uhum. Como o que por exemplo? Batata frita?
Não, banana frita.
<laughs> Ah, banana frita então come no São João, é, na sua nas suas nos seus, estado? Ai que bacana.
<laughs> É, é então come banana frita, bolo de macaxeira, aí tinha um bolo de tapioca também.
Hum, bolo de macaxe uau, que delícia gente.
Nossa, só coisa gostosa.
Gente, como é que nao, ai bolo olha para mim é bolo de aipim, né, sou do nordeste, da Bahia, então bolo de aipim, macaxeira, não vamos entrar nessa nessa <chuckles> nessa briga, vamos
Aham. É, não, vamos vamos cada um falar do jeito que sabe. <laughs>
Só é gostoso e pronto, menino, e aí vocês tinham a tradição de fazer alguma brincadeira, se vestia de um jeito diferente nesse período? Me conta um pouquinho.